أيوه طبعًا، أنتِ أكيد شايفة إن حوار الإنفصال ده كان المفروض يحصل من فترة، بس أنتِ اتأخّرتِ فيه، لكن برضه تَظَل الأمور مأمومة. يعني أكيد هو لو جِه نام جنبك، مش ه <chuckles> مش هتلسعيه يعني، أكيد لأ. بس حلو إن أنتِ بتعلّميه أصلًا حاجة زي كده.
لأ عادي، ما أنا بافهِّمه، آه، يعني أنا بافهِّمه إن "أنت لو صحيت، تعال." لو في ح يعني هو إمبارح جالي بيعيّط الصبح إن هو حالم حِلم وِحش، طب "إيه اللي حصل يا حبيبي، طب إهدى." بتاع، "أصل أنتِ ما جبتيليش العجلة اللي أنا كنت عايزها." الكلام ده في الحِلم يعني. <laughs> فقعدت أطبطب عليه وأقول له: "لأ، خلاص نام." <laughs> عياط، عياط، "وعايز اسكوتر بعجلتين مش ب3 أصل اللي عندي ب3." هو تقريبًا شاف الكلام ده في الحِلم فجاي يطبّقه عليّا. فهدّيته يعني وكده وخدته في حُضني وخلاص وكملنا نوم، آه. وكمّلنا نوم وخلاص.
بالضبط. آه، أصلًا. <chuckles> أضغاث أحلام بقى وكده. طب أنتِ إزاي أصلًا حلو. بتجهّزي إزاي أصلًا حوار إن يعني البيت كده، علشان يكون الجو مناسب للنوم، آمم عمومًا في الح في ال في الطبيعي؟
آآ، إحنا على طول أنا باحاول أوقّف شاشات قبل النوم مثلًا بساعة أو ساعتين. يعني هو الحمد لله دلوقتي الموضوع الشاشات ده قَل كتير، لإن بقى في أنشطة كتير، يعني بقى يروح الحضانة بدري وكده، فلازم ينام بدري. وعايزة أقول لِك إن دي من الحاجات اللي فَرَقت جدًا. يعني إحنا أيام الأجازة كان موضوع عكس النوم ده بيخلّيه يسهر لغاية الفجر وينام طول النهار، فبالتالي اليوم ما كانش مضبوط، كان في حاجة غلط طول اليوم كده تحس إن اليوم م مالوش لازمة. غير لمّا بدأ ينام بدري
كويس أوي. آه، أنتِ بالنسبة لِك آه. أنتِ شايفة إن حوار الشاشات ده كان
أ آه. مع مع روتين الحضانة.
إمم، الشاشات ده كانت واخدة من وقته كبير بقى.

أي أيوه، بالضبط، يعني روتين الحضانة كان بيخ بيخَليه ينام بدري، فيصحى بدري، فينزل اليوم كله يروح الحضانة، بعدين يرجع كنت باودِّيه أو still يعني باوديِّه مركز كده تنمية مهارات، فهو حرفيًا طول اليوم قاعد بره وسط أطفال بي بيتعلم حاجات. مش قاعد في البيت قدام شاشات والكلام ده، آخره خالص ييجي قبل النوم مثلًا أنا عايز اتفرج على Tom and jerry أقوم قايلة له: "خلاص ماشي بس بشرط مع الساندويتش الجميل بتاعك، وكوباية اللبن الدافي بتاعتك" ويقعد ي يتعشى وآه، اللي هو يشربه.
حلو جدًا. طبعًا، ده اللي هو ايه <laughs> عشان تقدري طبعًا ت تعلميه، آه، يعني بتبقى برضه آآ، حاجة زي إنتفاع ما بينكم، يعني يبقى بياكل وبيشرب دي حاجة كويسة، إمم.
على النوم، اهم. آه، هو أكلُه ضعيف، آه هي الفكرة إن هو أكلُه ضعيف، فأنا عشان أ أ أ يعني أرشيه، فباقول له خلاص ماشي أقعد شغّل التليفزيون شوية اتفرج نُص ساعة والَّا حاجة، بعدين باقوم عاملة حركة ذكية، بافصل فيشة الRouter عشان أقول له النت فصل، أصل عمو بتاع النت بينام بدري فبيقفله قبل ما ينام، فخلاص كده ما فيش نت.
وطبعًا هو بي بي بيستقبل الأمور دي بشكل هادي وجميل، والَّا هو مثلًا لأ عنده آه، لكن ما تضحكيش ما بتضحكيش عليّا يا ماما ولأ أنتِ أكيد شايلة الفيشة والكلام ده لأ، صح؟
مُسَلَّمَات <laughs> لا لا لسه، لسه، لسه الحركات دي شوية بس هو خلاص هو مُسَلَّمَات إن عمو بتاع النت بيق على فكرة بي بيقوم فاتح بالريموت كده يجيب الWIFI في التليفزيون فما يلاقيش اسم البيت، يع ان أنا هو عارف اسم الWIFI بتاع البيت <laughs> فما يلاقيهوش فيقول لي آه إن خلاص كده عمو النتات، هو مسميه عمو النتات، عمو النتات قفل النت ودخل نام، فإحنا كمان لازم ننام عشان باص الحضانة جاي لنا الصبح بدري، وهو يعني هو عشان حابب الحضانة، فمُهتم إن هو ينام بدري عشان يصحى بدري.
<laughs> أيوه طبعًا، آه أكيد، فخلاص كده عرف إن عمو النت نايم. <laughs> <laughs> طب أنتِ بحوار بقى